Ah! C'est un sport, heu, à la mode, en ce moment.
O ouais, ouais, ouais, ça fait quelques années, heu, ça fait quelques années donc que maintenant j'y suis, heu et je découvre ce sport, heu et je me dis: «Waouh! Mais en fait, heu, je sais pas, si ça me plaît pas encore plus que le volley, en fait», heu, il y a des dynamiques ouais, il y a des dynamiques qui sont communes mais quand même, heu, je je retrouve clairement, heu, ce qui me faisait vibrer, heu, dans le volley et dans tous les sports en général, quoi.
Ah, à ce point-là? Ouais, ouais, parce que le principe du CrossFit donc c'est un sport individuel sur le principe mais il y a un il y a une dimension collective, heu, qui est quand même très présente, heu, voilà, on s'entraîne avec d'autres personnes, heu, on est coachés, heu, on est jamais vraiment livré à soi-même, donc heu, tu t'es tu as retrouvé cet aspect collectif du CrossFit, heu?
Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. Mmh mh, mmh. Déjà, tu fais C'est exactement ça. J'ai retrouvé l'aspect, heu, collectif tout en étant responsable moi-même de mon propre effort et de ma propre performance, heu, tu es toujours avec, a minima 12 personnes autour de toi. Heu, il est inconcevable quand quelqu'un a fini un exercice de ranger le matériel et de rentrer chez soi. Tout le monde reste en attendant que tout le monde ait fini pour s'encourager, voire même pour faire les exercices avec celui qui a pas fini, ben, pour, heu, pour lui filer la pêche.
Ah! C'est intéressant ça. Ah! Une vraie dimension de d'entraide et de
Exactement, exactement et je trouve aussi un côté, heu, que j'avais pas au volley. Je me dépasse, clairement, je finis mes séances, je suis par terre, les jambes levées, heu, rouges, heu, transpirantes, heu, à bout de souffle. <laughs>
de de de collectif. Ah ouais? <chuckles> Ah carrément, donc ouais, c'est quand même quand même c'est quand même plus physique que le volley. Il y a une il y a un il y a un aspect de force. Est-ce que tu as constaté des une évolution physique, heu, sur ton corps, heu, est-ce que tu as tu as vu que ton corps s'est s'est transformé? Parce que c'est quand même très intense comme sport en termes de force de de recrutement musculaire.
Oui, oui. Mmh. Mais complètement! Oui. Complètement! J'avais mis des des dizaines d'années, enfin, une bonne dizaine d'années à atteindre, heu, un corps athlétique, heu, un peu sympa, heu heu, au volley mais finalement, au volley, c'était beaucoup de précision, c'est beaucoup de gestes, heu, techniques qui reviennent, heu, il y a un peu d'endurance. Oui, on est on est on est des sportives mais mais pas autant, heu exactement et là, heu, en l'espace de quelques mois, je je j'intensifie un peu ma pratique et j'en fais 2 à 3 fois par semaine, ce qui veut dire que je vis avec un corps douloureux, heu, H24 ouais, ouais.
Oui. Ça va pas taper dans le muscle, heu, en profondeur, hein. <chuckles> Ah c'est beau ça fait beaucoup, heu, ah ouais, toujours en récupération?
Toujours, toujours, heu, toujours et et là, je vois mon corps, enfin, qui devient clairement un outil. Heu, c'est-à-dire que ah oui, oui, oui, heu, pendant cette période-là, je déménage.
<chuckles> Ah oui! <laughs> Belle comparaison! D'accord.
Ça tombe, heu, ça tombe je déménage, il y a quelques années donc pendant ma en en pleine expansion, heu, pendant ma ma pratique et mon entraînement et waouh! Je me rends compte que j'ai une force, heu, que j'avais pas avant quoi, clairement. J'ai une force, je m'épuise pas, je m'épuise peu, je soulève des cartons, j'allais je fais des allers-retours, je monte, je descends, enfin, je vois clairement que que que que mon corps est un outil, hein, heu, j'ai pas d'autres mots.
Ah oui! Waouh! Génial! Ah ouais, ça tu as tu as constaté une, heu, un une augmentation de la de la bah, ta fonctionnalité, pas seulement, heu, sur l'aspect, heu, esthétique et esthétiquement, tu as trouvé, heu, que ça il y a une différence, heu, que ça se voyait vraiment ou que c'était vraiment plus fonctionnel?
Mmh mh. Nettement. Mmh. Alors